Eu acho que você respondeu a sua própria pergunta. <laughs> Não é, você deu para porque, eh eh, assim, eu eu eu me identifico, depois que passa a situação ruim a gente para para pensar: "Ah, eu deveria ter feito." E você, enfim, pelo que você me relatou dessa situação, eh, a sua reflexão é perfeita: "Tá errei, deveria ter falado antes." Mas, eh, enfim, é isso, uma questão de comunicação, acho eu.
<laughs> Ah, meu Deus. <laughs> É. Uhum. É. Sim. Nossa, como é difícil comunicação, né? Assim, se <laughs>
É, às parece fácil olhando em retrospectiva, mas na hora, às vezes a gente não pensa, né.
É. Não pensa e e, às vezes, a gente também assume que as pessoas vão entender, né, assim, ou que vão então tudo tem que ser muito bem explicadinho né, tem que quase desenhar.
Uhum. A gente vê com os nossos próprios olhos também, então a gente imagina a pessoa pensando como a gente pensaria e as pessoas são diferentes, acho eu.
É. É, eh, eu p eu acho que também tem um olhar mais, assim, que pensando que às vezes as pessoas também estão lá com as suas questões e, né, e às vezes não é tudo sobre mim, né? Eu não sou o centro da vida das pessoas, então talvez levar as coisas de um jeito mais leve, assim, e relevar, né, um pouco.
Exa também. Exato, exato. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, ah, são grosseiras com você ou coisa parecida e você pensa: "Nossa, que grosseria gratuita." Mas você não sabe o que que a pessoa está passando no dia dela, e você já provavelmente já fez isso, exato.
Sim. É. É, sem querer justificar, né. Sim, sim, mas assim, não é sobre mim, né? <giggles> É, muito
Às vezes não é, a gente tem que dar o benefício da dúvida, às vezes não é. Se for recorrente aí eu são outros quinhentos mas
Sim. É. Não, eu acho que é boa, essa é uma boa dica de pensar assim: "Olha, eh, a gente faz a nossa parte, a gente também se afasta um pouco para ter um pouco mais de de clareza da das coisas, né e leveza, né." Te agradeço, viu. Foi muito bom falar sobre esse essa minha questão aqui com você.
Sim, sim. Com certeza. Ei, disponha, meu prazer.
Valeu, até a próxima.